Psychische Probleme haben, würde das etwas gut tun, wenn man, äh
Ja.
wenn die Sport treiben würden oder ja?
Auf jeden Fall. S das bringt ja, das das das bringt ja das Gehirn dazu, mehr Glückshermone zu produzieren. Ich meine, ein Training löst jetzt nicht das Problem, aber wie gesagt, es w wenn man regelmäßiges Training, das bringt einen schon Schritt für Schritt Richtung bessere, positivere Persönlichkeit. Ich hatte zum Beispiel einen Mitbewohner mal, einen Ami
Mhm. Mhm. Mhm. Ja, ja. Mhm. Ja, ja. Ja. Ja, ja.
der i ich habe den echt bewundert. Denn der konnte den schlechtesten Tag seines Lebens haben. Der ging an einem Morgen dem ging es so schlecht, der hat sein Skateboard genommen und kam nachts erst wieder zurück und wie verwandelt, ne? D der hat g wie, als hätte er wirklich, äh, 'ne Tonne, äh, Energie getankt.
Ja. Mhm. Aha. Mhm. Ja. <laughs> Ja, ja. Hm. Ja, ja, ja, ja sicher. D je mehr man tut je mehr man tut, desto mehr Energie hat man. Das hört sich rückwärts an, aber es ist richtig, ne?
Ja. Ja. Ja.
Das stimmt. Ja, ja, denn dann wie gesagt, der Körper funktioniert besser und und ja, die ganze Sache ist schon schon eine gute Sache, nicht wahr? Mhm.
Also Ja. Genau. Also, ich merke ja auch das Gegenteil, ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel ich gehe ins Fitness und ich sollte eigentlich ja alle 2 Tage hingehen. Und wenn ich mal nicht hingehe also, wenn ich hingehe, äh, merke ich jetzt keinen großen Unterschied, weil ich nur Krafttraining mache. Ich habe keine Lust auf Ausdauer. Aber wenn ich nicht hingehe, dann fühle ich mich schlecht und dann geht's wieder so Richtung die negative Version von mir, die ich nicht werden will.
Mhm. Mhm. Mhm, mhm. Ja. Ja, ja. Ja, ja, gut. Mhm. Ja, ja. Mhm. Ah, ja, ja, richtig, ja. Ja, das ist richtig. Und so so es kann auch was damit zu tun haben g genau, denn wenn man dran gewöhnt ist, dein Körper gewöhnt sich ja selbst dran. Dein Körper hat eine eigene Intelligenz, ja? Und wenn du wenn du trainierst, äh, in in 'nem gewissen Rhythmus oder zu einer gewissen Zeit, dann ist dein Körper darauf vorbereitet. Und wenn du das dann nicht tust, das kann so 'ne richtige Sucht werden, weißt du? Und wenn du das dann nicht tust, na ja, dann bist du halt 'n Junkie, der der einen Hit braucht und und keinen finden kann. Ja, und dann fühlst du dich nicht so gut, ganz klar.
Also Ja. Genau, ja. Ja. Ja, ja. Ja. Ich weiß schon, welche welcher Sport, na ja, 'n Sport ist es nicht eigentlich, aber ich weiß schon, welcher Sport in Anführungszeichen für mich für die Psyche das Beste wäre. Und zwar gibt es etwas, was ich total liebe. Du wirst lachen. Ich bin 47 Jahre, aber ist mir egal, aber ich liebe das Wasserrutschen.
Aha, ja. Aha. Aha. Aha.
<chuckles> Leider habe ich das seit 10 Jahren nicht mehr gemacht, seitdem ich in Barcelona wohne. Aber ich habe gestern
Ja, gut. Ja. Ja. Ja, warum gibt's da keine Wasserrutschen?
Doch, aber man musste mit 'n Auto hin und es ist bisschen weiter weg. Und ich habe gestern 'ner Freundin gesagt: „Du und dein Freund, der ein Auto hat ihr müsst mich dieses diesen Sommer <chuckles> jetzt bringen“, genau.
Mhm. Ja. Ja. Mhm, mhm. Mhm, und wieder runterwollen. Ja, wie weit ist es denn, wie weit ist es denn?

Ich glaube, ne Stunde oder so oder halbe. Ähm, das stimmt.
Ach Gottchen, ne Stunde?
Es geht ja, ja.
Und du bist nur 47? Hast du kein Fahrrad?
Ja. F Fahrrad, ne, a auch nicht. Also, e es gibt hier Leihfahrräder, aber ne, ich glaube nicht, dass es da
Ja, leg dir ein Fahrrad zu. 'Ne Stunde? Das da das ist doch nichts. Dann gehst du Gutes Training Ja, ja, sicher. Dann brauchst dich was 2, vielleicht 2,5 Stunden mitm Fahrrad und dann kannst du auch noch Abkürzungen nehmen oder irgendwas. Und wenn du dann dann auf die Rutsche kommst, dann ist das mehr Spaß, denn du hast ja schon dein Training hinter dir. <chuckles>
Ne. Ne, ne, Stunde mit dem Auto. Ne, ne, mit dem. Viel mehr. Nein, um Gottes willen. Ne, aber nachdem nachdem man im Aquapark war, dann ist man ja total kaputt, dann will man nur schnell nach Hause. Da noch mal mit dem Fahrrad, ne. Das hat ja auch nur im Sommer auf und dann tankst du so viel Sonnenlicht, das macht ja noch mal müde.
Mhm. Ja. Ah. Ja, ja. Ja. Was?
Aber ja.
<scoffs>
Also, das wird mir wirklich psychisch guttun, glaube ich. Das wäre so richtig das wäre so meine Tankstelle, ne, diese Geschwindigkeit kombiniert mit Wasser. Ich finde Wasser generell sehr schön, ne? Wenn ich, äh, ins Fitnessstudio gehe, dann ist meine einzige Motivation der Wellnessbereich nachher. <chuckles> Da verwöhne ich mich dann. Dann gehe ich in das heiße Jacuzzi in der Ecke, chille ich dann, ja.
Ja? Mhm. Ja, ja. Mhm. Mhm. Ja, sicher. Ja. Aha. Mhm. Ja, ja. Mhm. Mhm. Ja, ja. Ja, na sicher. Also, äh äh, W Wasser ist sowieso sehr wichtig für uns. Ich meine, äh, selbst in der Gebärmutter sind wir uns in unserem eigenem, äh, Wasser. Wasser ist immer
Deswegen. Wir erinnern uns an d an die Gebärmutter, glaube ich, wenn wir im Wasser sind, vor allem im warmen Wasser.
sehr persönlich, ne? Genau. Ja, ja. Nö. D Ja. Ja, ja. Das ist das ist sehr angenehm und sehr alles, ganz klar, ganz klar. Un
Was machst du eigentlich an Sp okay, mit deinen Hunden, wie ist das da, wenn du deine Hündch
Mhm. J Ja, mit den spazieren gehen oder wandern gehen oder Fahrrad fahren oder halt, ähm, Pilates hier zu Hause, 'n bisschen Sport. Ich habe eine Rudermaschine. Ach, da gibt's so viele Dinge, die sehe ich selbst nicht als Sport. Andere Leute würden es als Sport, äh, bezeichnen. Für mich ist das: „Ja, das mache ich und und so ist das“, ne? Ja, aber dann <coughs> <clears throat> gibt schon viele Dinge.
Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Ich muss sagen, ich bewundere Hundebesitzer, ne? Also, man hat ja auch nicht jeden Mona Morgen Lust rauszugehen. Man wird halt gezwungen.
Mhm. Mhm, mhm. Ja, ja, sicher. Sicher. Ja. Und die muss ich halt einzeln rausnehmen, denn die sind, äh, groß genug. Wenn ich die zusammen rausnehme, dann benehmen die sich wie kleine Kinder und sie wollen sehen, wer mehr Unfug treiben kann. Deshalb muss ich die einzelnd rausnehmen und dementsprechend, äh, manchmal nur kurz und oftmals also, für sie ein Spaziergang. Das macht dann, würde ich mal sagen, zwischen 5 und 9 Meilen. Und, äh, das sind dann wie viel wäre das? Ich glaube, 1 Meile ist
Ach so. Ohje. <snorts> <snorts> Hm. Mm. Sind 1,6 Kilometer.

Ja, gut, dann 5 oder 9.
<snorts> Du denkst schon in Meilen. Du bist schon richtig amerikanisiert, sehe ich schon.
So. Ja, ja, ja, ja, ja. Richtig amerikanisiert. <chuckles> Ich bin hier ich bin hier seit 86.
Aber wie wie wie fühlst dich? Oh, oh mein Gott. Dann bist du ja mehr Ami als Deutsche.
Ja. <laughs> Ja, also ich bin da geboren und aufgewachsen und mit 18 bin ich dann hier rübergekommen und ich meine, man ist immer Deutsche, ne? Aber natürlich bin ich ja auch total Ami, ganz klar.
<snorts> Ah. Ja. Ja.
Super gut. Ja, hier geht die Post ab, junger Mann. <giggles> Hervorragend.
Ja. Kriege ich schon mit hier mit Elon Musk und so. <chuckles> Mit Do
Ah, ja, das auch das auch, ja. Gut, gut.
Ja. Ähm, wie ist das, wenn du mit deinen Hunden nach Hause kommst? Äh, fühlst du dich schon mit Energie vollgeladen und dann b beginnst du quasi schon mit 1 zu 0 in den Tag oder?
Hm. <groans>

Ui, ui, ui, ui, so so lange spazieren gehen mache ich dann an lieber abends oder ganz ganz früh morgens. Denn hier im Sommer, man ist so so bisschen dran gewöhnt, denn hier im Sommer wird's viel zu heiß, da kann man tagsüber nicht rausgehen, ne? Und wenn ich abends heimkomme, also, am Ende des Tages und und nehme die raus und dann komme ich nach Hause, dann bin ich fix und kaputt. Dann lege ich mich hin und aus die Maus. Wenn ich morgens rauskomme, dann setze ich mich danach mal so für 'ne Stunde hin und dann habe ich schon viel Energie. Ja, also, es kommt ganz drauf an, ne?
Ja, oh. Mhm. Also, ich habe hier 2 Katzen. Der eine, der männliche, der Mopsy, der will immer im Treppenhaus rumspazieren.
Mhm. Ja. Ja, ja. Kauf dir doch mal
Heute habe ich gedacht Ah.
Bist du da?
Ja.
Okay, kauf dir doch mal so 'n so 'n so 'ne Harness und und und 'ne 'ne Leine. Ja, ja.
Ich habe das ich habe das schon seit Langem und ich habe heute den versucht, rauszubringen. Wir waren noch kurz vor der Tür und er hat dann immer Angst und ich hab dann all seine Krallen gespürt in meiner Schulter, in meinem Rücken. Und dann habe ich die sofort wieder nach Hause gebracht. Also
Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, ja. Hm, also, meine 2 Katzen eine, äh, mag das total spazieren gehen, auch manchmal mit den Hunden. Und die andere, ja, die habe ich draußen äh, die die war wild, die habe ich gefunden auf unserem Balkon, die hat Vogelfutter gegessen und das war auch schon fast Winter und die war vielleicht grad mal so 2 Monate alt. Und seitdem äh, die mag nicht gern rausgehen, die hat die Angst.
ich sah Ja. Oh. Hm. Hm, ja, man muss sie von klein an dran gewöhnen. 'Ne Freundin von mir, meine beste Freundin hier, die hat 'ne Katze, 'nen Kater. Die hat so'nen Rucksack vorne und das hat so 'n, ja, so 'n so 'n das ist so 'ne freie Stelle. Man macht das auf und der guckt dann da raus. Das sieht so witzig aus. Alle Leute, die kommen direkt zu dem hin und sagen: „Oh, darf ich den streicheln und so?“ Ja, auch schön.
Ne? Ja. Hm. Mhm. Mhm. Mhm, hm. Mhm.Ja, ja. <laughs> Ja, sicher. Mhm. Mhm. Mhm, ja, ja sicher. Ja, macht auch spaß. Bloß, dass die arme Katze kein keine keine, ähm, Bewegung bekommt. <giggles>
Aber, ja. Hm. Ja, doch die also der hat schon auch so 'ne Leine und die he wohnt direkt vor nem' Park. Die bringt den schon öfters in den Park, ja.
Mhm. Ach so, ja. Aha. Ja, prima. Na ja, siehst du, ist gut. Ist gut, das funktioniert. Und mit deinem mit deinem vielleicht noch 'n 'n bisschen Probieren, ja, und und und, äh, manchmal, wenn sie 'n bisschen Angst haben ne, meinste nicht?
Hast du denn sonst mhm. Ne, der ist viel zu eng. der stresst mich dann auch. Ich ich sp kriege dann überall seine Krallen zu spüren und ich bin mir sicher, mein Rücken sieht dann so aus, als hätte ich mit Wolverine gekämpft.
Aha. Mhm, <laughs> ja, doch. Na, dann lass es. Ist auch gut das ist auch gut. Ja, es geht, es geht. Mhm.
Ja. Ähm, hast du sonst Sport gemacht vor deinen Hunden oder irgendwas, wo du sagst aber ich suche immer neue Ideen. Ich brauche ja 'n neues Hobby, einen Sport.
Hm. Ja, pro probier mal probier mal Pilates oder was, ja?